Oke. Nah, yang pertama tadi kayak yang Kakak bilang ya, maksudnya kan tadi Kakak nekanin ke aku, nanya ke aku kayak yang, eee, "Jadi ini, dari diri sendiri ya," gitu, "bukan orang lain," iya, bener. Jadi yang pertama adalah tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa? Karena yang menjalankan nanti atau yang, eee, melaksanakan itu adalah kamu sendiri gitu, yang pertama itu. Terus yang kedua, mmm, kamu lihat peluang, bukan berarti, eee, ketika kamu di posisi yang sekarang udah nyaman banget gitu, bukan berarti ketika, eee, pengen keluar kamu tidak melihat peluang. Ketika tidak ada peluang itu sama aja kayak, mmm, apa ya, iya, zonk, bisa iniin kamu sendiri gitu, menjatuhkan kamu sendiri gitu. Jadi lihatlah peluang itu, ketika peluang itu memang, eee, sudah sesuai dan kamu memang menginginkan itu, ya kamu berusaha untuk mendapatkannya gitu. Jangan disia-siakan dengan passion kamu gitu kan. Betul, tapi ketika memang kamu tidak, eee, mau atau karena terpaksa atau karena orang lain, ya jangan dilakukan, karena itu akan jadi beban nantinya, gitu sih kalau dari aku. <chuckles>
Ya. Ya. Iya, betul. Iya. Iya berani, iya. Ya ya ya, oh oke oke, heeh. Zonk. <laughs> <laughs> I Iya, betul. Iya. Iya. Dan sesuai dengan itu kali, Kak, sesuai dengan passion ya. Benar, heeh, benar benar. Heeh. Iya. Betul betul betul. Oke, benar. Jadi memang kalau mau melangkah ke mana saja gitu ya, t eee, ap apalagi di tem di apa sih, dai di pekerjaan ya kan. Kalau kita, eee, melihat peluang, memang peluang itu bagus dan sesuai dengan passion, ya kenapa nggak jalan gitu, walaupun memang sulit te ter terkendali ya, Kak, ya?
Betul. Iya. Betul.
Gitu, makasih banyak nih, Kak, ceritanya luar biasa menarik, makasih. Oke.
Iya. <laughs> Iya, terima kasih kembali sudah mendengarkan.

Mmm, lebih banyak, <smacks lips> mmm
Variasi kerja?
Hal-hal positif yang aku dapat juga di sini. Jadi kayak mengajarkan aku untuk yang, eee, berpikir lebih efektif dari sebelumnya gitu. Artinya, mmm, lebih betul lu betul, wawasan lebih luas juga dan, eee, di sini aku bertemu dengan orang-orang yang lebih, maksudnya itu eee, di atas aku kan, gitu. Jadi, betul, yang udah punya pengalaman banyak banget gitu dan aku bisa, eee, kontak secara langsung gitu. Jadi banyak belajar juga dari mereka, gitu.
Positif. Oke. Oke oke. Jadi wawasan tambah luas dong, kan ya? Iya iya iya, betul. Bem lebih, ilmunya lebih tinggi lah ya. Betul, heeh. Betul. Iya iya. Belajar sama mereka. Oh, oke oke oke oke. Mantap mantap. Nah, terus Kakak, eee, yang siapa orang yang pertama, Kakak ceritain nih waktu mau ambil langkah baru itu? Kan Kakak kan, "Wah ini, udah nggak enak nih, di si di sini kan" di nyona nya di zona yang nyaman itu. Nah, terus Kakak curhat dulu nggak sama semua, apa, sama ibu, atau siapa gitu, yang pertama siapa? Untuk mau pindah ke bagian berarti ya.
Heeh. Betul. <chuckles> Oh, kalau curhat iya, pindah bagian. Kalau curhat sama keluarga sih aku belum. Aku, kasih tahu keluarga itu setelah aku, eee, diterima di posisi baru gitu. Jadi
Pindah ke bagian ya, heeh. Oh. Justru setelah pindah. Oh oh. Oh, nggak dari awal mau pindah ya?
enggak, kalau dari awal itu malah aku ceritanya sama senior. Kebetulan sama senior aku, dan yang nyampein sama superv hmm, yang nyampein sama supervisor aku juga bukan aku awalnya. Jadi kayak, aku udah cerita sama senior aku, "Aku pengen deh coba, eee, ini, eee, posisi ini" gitu. Eee, terus tapi aku belum nyampein sama supervisor aku, ternyata senior aku yang udah nyampein duluan ke supervisor aku, gitu. Jadi kayak yang, eee, agak kaget juga aku betul, jadi agak kaget juga awalnya dipanggil sama supervisor, "Oh, kamu mau ini ya? Ya udah dipromosiin ya" gitu. Dan di situ kayak yang aku benar-benar nggak ada persiapan sama sekali gitu untuk, mmm, interview. Ya udah, kayak yang, "Waduh nanti ditanyanya gimana ya? Menjelaskannya gimana ya?" Gitu. Jadi aku sempet sih kek eee, kayak, mmm, <swallows> apa namanya, eee, sempet bingung gitu. Tapi, eee, sempet, eee, ini juga sama supervisor aku, untungnya, eee, dibantu juga nih kayak, "Ah, aduh aku belum ada persiapan apapun ini". "Ya udah, nanti kamu gini gini gini aja", dikasih tahu, diarahin gitu. Jadi, ah ya udah deh.
Oke oke. Oh, oh, nah, iya, s bener. Oh, oke. Ya. Kerjaan. Oh, oke oke, terus? Oh, berarti dia tahu ya. <laughs> Oh, mantap. Terus gimana tuh? Ah, iya iya iya. Bingung dulu gitu. Iya. <laughs> Iya, oh. Sama supervisornya, apa sama seni sama seniornya?